А вот, э, они, в принц в принципе, где-то в 9 ложатся, да?
Ну, да, в 9 уже тут такой, лёгкий храп. Ага.
А после, э, после того, как ты их положила, чем ты будешь заниматься?
Ну, я говорю, в лучшем случае я буду тоже спать. Это вот идеальный вариант, потому что я проснусь вместе с ними там в 6, в 6:30, и всё, и понеслась. Если я ну, могу позже ш могу чуть-чуть позже лечь, когда там что-то валяется, там пособирать, но это Нет, нь Я лучше завтра это сделаю как раз таки, когда они в школу уй
Лучше отдохнуть, да, лучше этим не заниматься. Да, ну это понятно. Мгм.
Да. Полчаса обязательно оставляем мы на сказки, ш на вот эти истории, на вопросы, на разговорчики. Вот такие вот, да. Так что
А как ты думаешь а как ты думаешь, допустим, вот чего тебе не хватает, э, до такого совершенства, ну хотя бы вот, э, почти идеального сна? Вот как ты думаешь, что тут бы вот, э, ну, представим щас, пофантазируем, да, допустим, даже если ты это из жизни не можешь убрать. Но вот что вот ты могла бы изменить, да, вот так, пофантазируя, <chuckles> э, чтобы твой сон такой был превосходный, да, вот вот ты была рада.
Ага. Да, я знаю, что не подбе я знаю, что я бы изменила, я б добавила бы пару лишних часов в сутках, чтоб было не 24, а 27.
Правильно. <chuckles> Правильно, чем они тут занимаются, неправильно <chuckles> день расположили, да, <chuckles> а сейчас людям спать, ну вот. Не, ну я тоже так же думаю, вообще, как будто проснулся, да, как будто чем-то занимаешься- уже там вечер. В смысле? Я только что проснулся! Да? <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Всё-то так. Да. Да, ну, или, может быть, кого-нибудь, э, какую-нибудь Мэри Поппинс бы себе бы, м, организовала бы. Которая вместо меня будет какие-то задачи делать, а я буду себе спокойно отдыхать. Тут тоже- либо время, либо ресурсы. Да.
Правильно правильно правильно, а потом время на себя есть. <chuckles> Да, а потом время на себя есть. А вот, допустим, э, твои дети тебе помогают по дому убираться? Вот немножко ты их там приучиваешь или они вот так, ага, или вот ты всё делаешь сама и поэтому у тебя там особо нет времени на на с на себя?
Ой, время на себя. Немножко. Немножко. Та. Это вот как раз часть нашего вечернего ритуала: собрать вещи, повесить их на стульчик, чтобы завтра утром не бегать по квартире с выпученными глазами и их не искать. Так что да, они помогают, конечно. Хотя бы свои игрушки, вещи, да. Мгм.
В принципе, вот э мгм. В принципе, пока что вот, э, как бы твой сон такой <chuckles> разный, да, бывает, как бы не всегда хороший, но, в принципе, вот я так понимаю, что как-то можно к этому хорошему сну прийти, просто, наверное, э, надо подождать пока дети еще вырастут там, будут тебе помогать еще больше, и, <chuckles> может быть, меньше хлопот и больше времени для себя. <chuckles> Вот. Спасиб Да, спасибо тебе большое что подели
Да, я тоже на это надеюсь. Спасибо.

Ну, так если же я позволю себе с утра побольше там, м, прикорнуть, я потом просто ничего не успею. Ну, мне во-первых, у меня есть, э, какие-то рабочие вопросы, которые мне нужно решить. М, это неважно, там это может быть куча всего. У меня н не бывает такого, что ничего делать не надо. Э, но я потом уже пат бегу за ними в эту школу. То есть мне до этого момента, вот до того, как я их заберу, мне надо сделать всё. Всё, что я ма м, всё, что я с ними не с не могу сделать. И вот поэтому, э, вот этим отдыхом я съедаю свои возможности, э, сделать эти дела. Потому что когда они потом идут спать вечером, вот я либо иду вместе с ними отдыхать, либо всё-таки буду доделывать то, что я не сделала с утра. Вот, но это так, к д т это такие, знаете, ж жалобы. Э, оно бывает такое, <chuckles> но оно ще м, м, ну, просто чаще это стало. Я стала чаще это замечать. Но вообще, в принципе, э, 80 %, э, времени, ну ладно, 70, <sucks teeth> я, э, нормально хожу, а, отдыхать, э, и вот могу рассказать, э, что мы делаем всей семьёй.
Вот интересно, вот да, к кстати, как ты вот, э, своим свободным временем, да, вот <chuckles> распоряжаешься?
Да. Мгм. О, мы все вместе на самом деле спать собираемся, не то чтобы я тут одна такая королева, чай себе налила, корону одела, легла там, скипетр вроде там. <laughs> Нет, мы все вместе, мы всей семьей. Ну, во-первых, э, н н начинаем с того, что я всем говорю, что: "Так, ребята, м, вот скоро мы собираемся, мы идем спать". Никаких таких резких движений: "А, ну, быстро все пошли, легли!" Такого- м-м, оно так не отработает. И это будет, во-первых, протест, лишняя затратная энергия на то, чтобы этот протест как-то подавить. <clears throat> Поэтому мы так спокойненько. Потом, м, обниму кого-нибудь, <chuckles> поглажу, поцелую, скажу: "Ну пойдем зубки чистить". И вот мы идем все 3: я там, и вот 2 моих детей, мы чистим зубы, какую-нибудь песню напеваем, может быть, там, м, либо какую-то колыбельку, либо какую-то из садика. Вот чистим и вот <chuckles> поём <chuckles> вместе. А ещё ещё классно, когда мы друг другу зубы чистим. Там, правда, у тебя весь <chuckles> лицо в зубной пасте. <chuckles>
Да ну, почему? Можно. Иногда можно. <chuckles> Правильно! Протест. А чё они! <sniffs> Ну да. Ну, весело, в принципе. <chuckles> Прайвт Ну, почему и нет? Б будущие данти э, <chuckles> да вот, э, з <chuckles> дантисты. <sniffs> Мгм.
<sniffs> Да, так что особенно когд эт никто почему-то никто не хочет, чтобы самая младшая кому-то чистила зубы, потому что потом на бровях уже эта зубная паста, но она как-то вот так вот лю <chuckles>
Почему бы и нет? А там Ну и правильно правильно. Не неправильно вы пользуетесь. <chuckles> Пасту надо надо, мгм, правильное место показать. <chuckles>
Да. Мгм.
Ну и, в принципе, у вас есть такие моменты, да вот, э, вот Ну, такие хорошие моменты, да? Не всегда вот как будто работать работать, да вот? Всё-таки есть момент, когда вот как-то можно отдохнуть.
Вот.